Ừm, mình hiểu rồi. Vậy thì lúc nào cũng phải là nhắc cho bản thân là mình làm cái việc này là đang để tốt cho bản thân nhỉ? Và nó sẽ giúp mình tạo được một cái động lực nó dễ dàng hơn.
Ừm. Ừm. Ừm, đúng rồi! Chính xác luôn!
Vậy thì ừm, à. À, bạn ơi. Ờ, mình có từng nghe về một s cái số những cái mẹo khác ấy, trong cái việc mà tạo một cái thói quen mới. Ví dụ như là có những cái cách mà những cái mẹo nhỏ về cái môi trường, hoặc là công nghệ chung quanh này. Ví dụ như là đặt một cái báo thức hàng ngày, để đến đúng giờ đó thì nó sẽ báo thức kêu lên, để cho mình nhớ đến cái việc là thực hiện thói quen này. Hay là có những cái việc, ví dụ như là mình muốn vứt rác, thì mình muốn vứt rác đúng giờ hàng ngày, thì đến đúng giờ đó thì mình sẽ có một cái note hay là một cái mình nhớ là có thể là bỏ ừm, ừm, ừm. Đúng rồi, đúng rồi.
Ừm. Ừm. Ừm. Dụng từ nước Nhật, đúng hông? Mình nói đúng hông? Ừm, thì mình nghĩ là cũng là một trong những cái phương pháp, một cái công cụ để mà nhắc nhở bản thân mình là, à, mình tới cái giờ đó rồi, mình phải làm nó và mình không được bỏ qua nó. Thì đó cũng là một trong những cái cách, ờm, thay vì là, ờ, tới lúc đó là mình quên đi, ví dụ như là mình có nhiều việc, hoặc mình bận gì đó mình quên đi, thì, ờ, ví dụ như là một báo thức nè, hoặc là những cái công cụ mà nhắc nhở như vậy nó cũng khá là tốt, để mà giúp cho mình vẫn tiếp tục mình duy trì được những cái thói quen đó.
Ừm, đúng. Ừm. Ừm, đúng nha. Vậy ừm, vậy thì bạn đã từng thấy những cái ví dụ thực tế nào mà đã thành công được nhờ cái cách đó chưa?
Ừm. À, có nha. Thì mình thấy ví dụ như đơn giản thôi, ờ, ví dụ như là mình sáng nào mình cũng phải bật đồng hồ báo thức để mình dậy sớm mình đi làm Ừ.
Ừm. Ừm. Đúng rồi. <laughs> Mình nghĩ là cái này thì rất là nhiều người có, gần như là ai cũng có luôn nhỉ?
Đúng luôn. Ừm, nhưng mà bạn sẽ thấy một cái điều kỳ lạ là ví dụ như mình chỉ làm từ thứ Hai tới thứ Sáu thôi, thì mình chỉ để đồng hồ từ thứ Hai tới thứ Sáu thôi, thì thứ Hai tới thứ Sáu thì bạn sẽ thấy là mình sẽ dậy rất là sớm. Tuy nhiên là, ừm, có bao giờ bạn đặt một cái câu hỏi là "Vì sao thứ Bảy, Chủ nhật tôi không để đồng hồ, thì tôi vẫn phải dậy sớm hông?" Hoặc là có những <laughs> tại vì cái cái cơ thể của mình nó nó theo một cái thói quen như vậy á. Thì đôi lúc là mình, ừm, sẽ như vậy, chứ không phải là vì thứ Bảy, Chủ nhật là, à, tôi háo hức quá, vì tôi không đi làm cho nên là <laughs> tôi tôi tôi tôi muốn dậy sớm, rồi tôi tận hưởng là như thế nào, và đó là một cái thói quen. Hoặc là ví dụ như mình cũng hay khuyên các bạn nhân viên của mình là khi mà mình làm một cái gì á, thì à, mình nên ghi lại hoặc là mình nên có một cái công cụ gì đó để nó nhắc nhở mình, là tại vì có thể là các trong một ngày thì các bạn sẽ làm khá là nhiều việc. Tuy nhiên mà để không bị bỏ những cái công việc mà nó quan trọng và nó phải thực hiện, thì các bạn nên, à, ghi ra và nên có một cái công cụ để mà nhắc nhở. Ừm.
Ừm. Đúng rồi. Ừm. Ờ, đúng rồi nha! Ừm, ừm, chuẩn luôn! Mình Ừm. <laughs> Ừm, mình hiểu. Ừm. À. Ừm, đúng, đúng. Ừm.

Ừm, vậy thì một cái công cụ nhắc nhở sẽ giúp cho mình, kiểu như là, nhớ đến cái việc mà thực hiện, ờ, cái thói quen ha. <clears throat> Vậy <clears throat> Ờ, vậy thì, ờ, qua những cái chuyện bạn nói thì mình thấy là cũng có khá là nhiều cách để thực hiện những cái thói quen này nhỉ. Vậy thì c có có, ờ, bạn ngoài bạn ra thì bạn vừa nói đấy là bạn hay nhắc nhở các bạn nhân viên, đúng không? Vậy thì bạn đã có thể đã từng giúp được ai mà thực hiện được một cái thói quen chưa? Và trong cái quá trình đó thì bạn thấy là người ta gặp khó khăn nhất ở cái điểm nào?
Ừm. Ừm, đúng đó. Ừm. Ừm. Ừm, thì thực ra thì mình có một vài trường hợp là mình đã giúp đ đỡ các bạn nhân viên của mình thì, ờ, các bạn co các bạn có một cái thói quen là các bạn ngủ khá là trễ. Tuy nhiên, thì đó là một cái thói quen không hề tốt chút nào. Tuy nhiên, các bạn tìm đến mình để đưa ra lời khuyên thì mình sẽ không nói là "Tụi em sẽ bỏ đi những thói quen đó đi, tại vì thói quen nó không thể bỏ được mà nó cũng có thể thay đổi" đúng rồi, từ một cái thói quen xấu chuyển qua một cái thói quen tốt thôi. Và cái cách mà tụi em xây dựng một cái thói quen tốt đó là tụi em bắt đầu ví dụ như là hằng bình thường thì tụi em 2:00 sáng tụi em mới ngủ, thì bây giờ thay vì tụi em rẹt đùng một phát, tụi em 9:00 tối tụi em đi ngủ sẽ không bao giờ tụi em ngủ được, mà tụi em bắt đầu dần dần. Tụi em à, ví dụ như là ngày hôm nay là 1:30 ngủ nè, ngày hôm sau là 1:00, mình mình thay đổi để cho cái cơ thể của mình và cái, ừm, của mình nó hình thành dần." Ừm, đúng rồi.
Ừm, ừm. Đúng rồi, đúng rồi. Ừm, đúng, đúng. Ừm, như bạn nói vừa nãy nha. Ừm. Ừm. À, ô kê. Ừm. Mình hiểu. Nó kể dần dần một cách để cho mình có thể dễ thích ứng hơn, đúng không? Được thay đổi dần dần từng bước một.
Đúng rồi, và sau đó, thì sau 1 tháng thì mình có hỏi lại bạn nhân viên của mình là "Sao, à, cái cách này, ờ, hướng dẫn thì thì tụi em làm có ổn không?". Thì bạn mới kêu là "À, bây giờ thì cỡ 11:00 là em đã có thể ngủ được rồi chị." Thì mình mà mà cũng khá thành công đối với bạn. <laughs> Ừm.
Ừm. Ừm. À, vậy à. Ừm, khá là rất là thành công luôn á. Mình thấy như thế là bạn đã hướng dẫn người khác một cách rất là thành công luôn đó. Vậy thì, ờ, sau cái việc đó, thì khi mà đã có có một cái thói quen tốt như hế ấy, thì bạn thấy bạn nhân viên đấy có những cây tiện những cái cải thiện tốt nào trong mặt cuộc sống không, như là về, ờ, cuộc sống hàng ngày và cả về trong công việc nữa?
Ừm. Ừ, có chứ. Mình nghĩ là khá là nhiều, đó thì bạn biết rồi, khi mà cái cơ thể mình được ngủ đầy đủ này, thì bạn sẽ làm việc nó được tốt hơn nè, bạn sẽ có nhiều năng lượng hơn, và bạn sẽ không luôn luôn cảm thấy mệt mỏi và sức khỏe của bạn cũng sẽ tốt hơn. Trước đây, thì bạn luôn trong một cái tâm trạng là rất là uể oải, à, sáng ngồi dậy thì không có một ừ, đúng rồi, rồi nó sẽ làm cho cái hiệu suất của bạn nó sẽ giảm rất nhiều. Tuy nhiên, mà khi mà bạn ngủ ít nhất là 8 tiếng 1 ngày nè và bạn ngủ sớm nè để cho cái cơ quan cơ thể của mình nó được hoạt động tốt hơn á, thì bạn sẽ có được nhiều năng lượng cho ngày mới hơn đó.
Ừm. Ừm, đúng rồi. Ừm. Ừm. Và cả cả tâm trạng nữa luôn của mình lữa luôn, đúng không? Ừm. Ừm, đúng vậy. Ừm.